Nein, nein, meine Mama ist, äh, zu Hause in Deutschland.
Ähm In Deutschland, okay, gut. Telefoniert ihr oft genug.
Ähm, natürlich ist es hier einfacher ich so ja, also, ich setze mich ja, auf jeden Fall. Wir telefonieren super oft. Also, ohne würde das auch gar nicht funktionieren. Und aber hier ist es einfach, ich setze mich in den FlixBus und dann, hm, fahre ich einfach mal nach Deutschland. Wenn ich dann natürlich in Kalifornien bin, was natürlich mein Wunschland ist oder mein Wunschstaat, kann ich mich nicht einfach mal eben so in FlixBus setzen setzen und „zack, ich bin dann zu Hause“. Dann wird das so 'n bisschen schwierig so. Ich weiß schon, was ich will, aber eben nicht, wie man's umsetzt, weißt du?
Ja. Das ist wichtig. Ja. Ja. Ja, mhm. Ja. Ja, ja. Ich kann dich wirklich gut verstehen. Aber und noch mal, also, jedes Mal, wenn du von deiner Mama erzählst, dann fährt dein ganzes Nervensystem immer so runter. Du wirst ganz ruhig und ganz konzentriert, das merkt man sofort. Deswegen verbringe so viel, wie du nur kannst, Zeit mit deiner Familie. Wenn das Leute sind, die dir wichtig sind, dann nutz jetzt auch den Moment. Wenn du nun in Schweden nicht weit von Deutschland entfernt bist, nutz den Moment, wo du noch viel Zeit mit ihnen bringen kannst. Denn dadurch, dass es dich intuitiv weiter wegzieht nach Kalifornien, jetzt momentan nach Australien, kann es ja durchaus sein, dass du vielleicht in einigen Jahren in deinem Leben schon ganz weit weg wohnst. Vielleicht in 4, 5 Jahren. Deswegen versuch hier noch alles mitzunehmen und so viel Zeit mit den Menschen zu verbringen, wie du nur kannst.
Ja. Ja. <giggles> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
Irgendwann wirst du irgendwo leben, wo es sehr warm und sehr schön wird. Weißt du? Deswegen nimm hier alles mit mit deinem Partner.
Ja, ja. <giggles> Mit meinem Partner, <snorts> den ich dann hoffentlich irgendwann habe. <giggles>
Hast du, definitiv. Du bist 'n wundervoller Mensch, den wirst du haben. Definitiv. Ja.
Oh, danke schön. Danke schön. Danke für das liebe Gespräch, für deine Ratschläge. Danke. Bis hm Danke, mir auch. Tschüssi. <giggles>
Danke dir. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Es hat so viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank. <giggles> Tschau, tschau.

Um dann aber festzustellen: „Okay, ne, das ist auch nicht mein Land.“
Schweden ist es auch nicht, ja.
Nein, so, das ist meine Situation. <chuckles>
Okay, ja. Okay. Also, das heißt, wir haben auf der Karte einmal Amerika, Italien, Schweden, aber Schweden fällt jetzt weg.
Ja.
Das heißt, du lebst jetzt akut noch grade in Schweden?
Schweden. Korrekt.
Möchtest aber woanders. Okay. Hast du hast du denn schon etwas, was dir gefällt? Hast du dich schon mal so 'n bisschen umgesehen, wo du wohnen könntest, was deinen Erwartungen entspricht? Weil du willst ja Wärme, du willst keine Jahreszeiten. Das heißt, es könnte auch durchaus so was wie Australien sein oder so. Da hast du keinen Winter.
Mhm, mhm. Richtig. Da gehe ich tatsächlich hin im Januar. <chuckles>
Oh, wow, <laughs> okay, die Energie fühlt sich gut an. Das wird dir dort gefallen, ja. <laughs> Genau, die ist da, ja.
<chuckles> Aber <chuckles> die Energie, die ist da, ja. Aber das ich habe mich also, ich habe in den USA in Kalifornien gelebt. Ich denke, daher kommt das auch. Ja, daher kommt das auch. Und, ähm, ich wenn ich's mir aussuchen könnte, auf jeden Fall Kalifornien.
Oh, es hört sich so schön an. Ja. Ja.
Ich weiß aber, dass es nicht so einfach ist, da mal eben zu leben und da mal hinzuziehen. Als ich da gelebt habe, war ich mit Gastfamilien, äh, alles ja, ich also, <tsk> ich war ha ich musste mir halt so keine Sorgen machen, sage ich mal. Ich habe
Mhm. Keine Gedanken machen, wie du wohnst, wie du Geld verdienst. Ja, genau, genau.
Richtig, richtig. Und ich weiß halt, dass es in Amerika super schwer ist, einfach mal so dahin zu ziehen, ähm, grade jetzt, wo das Arbeitsvisum ja noch mal viel teurer ist, als es zuvor war. Und, äh, genauso wie Australien klar schönes Wetter und so, aber es ist halt auch es ist da schon einfacher, da zu leben, aber es ist auch dann trotzdem irgendwie zu weit weg so direkt und
Das stimmt, ja. Mhm.
Es ist halt so 'n bisschen also, wenn ich's mir aussuchen könnte, Kalifornien, aber es ist halt zu schwer, sage ich mal, das so zu erreichen.

Ja, Problem ist nur, dass äh, ja, das wäre schon eine Idee und, äh, das habe ich auch schon von vielen anderen auch gehört, so: „Ja, versuch doch einfach mal und, äh, bewirb dich einfach mal.“ Problem ist nur, dass das Arbeitsvisum jetzt 100.000 $ ist anstatt 3.000 $.
Ach, wäre das 'ne Idee? Oder ja? Mhm. Ja. Ja. Mhm.
Und dann muss man natürlich erst mal jemanden finden, der einen da sponsort oder halt 'ne f 'ne 'ne Firma
Ja.
die einen das sponsort. Und das ist natürlich super, super, super schwer. Ähm, auch was da dann alles da noch mit reinspielt und dann Versicherungen und dann dies und dann, äh, Miete in Südkalifornien. Also, das ist unglaublich, das kann man fast nicht bezahlen. Ja, <chuckles> von daher weiß ich halt nicht, ob ich vielleicht doch Europa also, so für die nächsten 5 Jahre wenigstens, damit ich halt ja, bisschen auch Arbeitserfahrung und nicht so weit weg von Mama bin und
Ja. Mhm. Das ist auch teuer, definitiv, ja. Und dann Hm. Das wäre natürlich auch 'ne Option. Also, das war eigentlich sogar die easy Variante, dass du noch 'n bisschen hier bleibst. tja, je nachdem, wo du bleiben möchtest. Vielleicht bist du ja auch fertig mit dem Studium und sagst: „Okay, Schweden reicht mir jetzt doch nicht aus. Ich will weiter.“ Weil, du du hast ja 'ne große Reisebereitschaft, ne? Du es zieht dich ja wirklich so um die Welt. Aber es ist eigentlich ziemlich gut aus, weil es heißt, wenn wir Menschen dafür bestimmt wären, an einem einzigen Ort zu bleiben, dann wären wir Bäume und keine Menschen und hätten Wur hätten Wurzeln und keine Beine. Deswegen ist es eigentlich schon sinnvoll, was du machst. Du machst genau das, was wir machen müssen, die Welt erkunden. Also
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, absolut. Absolut. <laughs> <laughs> <chuckles> Ja, das hast du gut gesagt. Und das ist auch wichtig. Also, ich bereue auch nichts aber dann gibt es natürlich Freunde von mir, die schon seitdem sie 18 sind, so nach der Schule so direkt schon so Schichtarbeiten und dann werde ich da immer so 'n bisschen verurteilt und: „Ja, denkst du nicht, du müsstest auch irgendwann mal so vernünftig Geld verdienen?“ Und ich denke mir halt so: „Okay, jeder hat halt unterschiedliche Präferenzen so, tut mir leid.“ <laughs> Also ja.
Ich ja. Ja. Ja, das ist sehr, sehr schade, dass, äh dass sich sogar Leute sind, die sich dann Freunde nennen, die dich verurteilen, weil eigentlich sollten Freunde einen nicht verurteilen für die Entscheidungen, die man in seinem Leben trifft.
Ja. Ja. Ja, eben, eben. Ich finde, mein Leben ist schon super interessant. Ich ich verstehe schon deren Sicht, so dass ich halt irgendwann mal schon anfangen muss, so, ne, mal ja.
Ah, <laughs> sonst Aber das ist ja bei dir. Ist es dieser November, hast du gesagt, bist du mit dem Studium fertig?